Jadi diskonnya itu untuk biasanya pakaian gitu y juga ya, Kak? Atau yang lain juga?
Iya. Kebanyakan pakaian, lah. Pakaian itu begitu, biasanya. Kalo mau beli pakaian, mendingan misalkan pakaian, eee, untuk musim dingin, belinya pada saat, eee, udah mau masuk musim semi, gitu loh. Kan itu kan, akan diobral. Jangan belinya sebelum musim dingin, karena kan orang-orang pasti beli beli gitu kan, butuh gitu kan. Heeh.
Mmm, mhm. M iya iya. Oh, mhm. Mhm, iya. Iya, heeh. Iya. Heeh heeh, oke. Jadi setelah, eee, pas musim semi itu baru beli baju bo eh pakaian buat musim pan eh musim dingin ya, nanti pas tahun depan, gitu ya, kan? Mmm, oke oke. Jadi, pasti lebih murah ya Kak, ya?
Iya. Bener bener, kayak gitu belinya. Lebih baik. Pasti lebih murah kan lagi didiskon juga, banyak didiskon. Gitu harusnya ya. Cuma aku sendiri terus terang, nggak selalu juga disiplin, kalo aku memang bener-bener yang maksudnya apa? Itu bisa lebih ngirit lagi, gitu kan.
Mmm, mhm. Iya. Mhm mhm.
Karena kan butuh gitu. Anak misalkan, oh kaos kakinya sobek, apa gimana, robek gitu kan, aku nggak bisa nungguin sampai diskon dulu, gitu.
Iya bener, heeh heeh. Tapi men untuk kayak pakaian musim dingin gitu kan, nyari pas musim semi ya Kak, ya?
Mhm. Iya iya.
Mhm, oke oke. It biar dapet diskon lumayan juga, ya? Ke ininya diskonnya, pastinya diobralnya.
Bener. Iya lah. Lumayan sih, sampe kadang-kadang, wah, eee yang kaos-kaos gitu bisa murah, di bawah 10 euro, gitu. Ya untuk itungan kita murah lah, gitu kan di be di bawah 10, 7 euro kayak gitu, kadang ada 5 euro, kayak gitu.
Mhm. Mmm. Heeh. Heeh. Oke oke. Heeh heeh. Heeh. Daripada beli pas sebelum musim dingin, gitu kan. Pastinya harganya, ha naik gitu ya?
Iya. Lebih dari harga normal, mahal gitu kan.
Mhm, mhm. Karena orang semuanya, pada butuh ya?
Gitu, ni Bener. Ini bagaimana perasaan Kakaknya nih, saat menabung itu sendiri? Terus tantangannya apa?
Mmm, oke. Eh, te senang sih, akhirnya kan ke tercapai, gitu kan? Tapi di saat sebelum-sebelumnya kan, pastinya kayak, duh pengen banget beli ini, beli itu, ya kan? Namanya cewek ngeliat diskon, ya kan? <chuckles> Mhm.
Heeh. Ya ya. Bener bener. Nah ya, ya mudah-mudahan lah bisa e tahan untuk menabung, ya?

Iya. Sama sih, waktu itu juga kan, mau pengen handphone yang bagus, gitu kan. Ya udah akhirnya, kecapai lah itu, beli handphone, ya kan. Itu berkesan banget, sih. Karena emang, eee pengennya, itu, handphone yang itu, gitu, waktu itu, kan, mhm. Jadi, nyisihinnya itu emang bener-bener dari gaji, gitu kan tiap bulan, eee, nyisihin. Sampai akhirnya terkumpul semua, baru bisa beli. Karena, aku orangnya juga nggak pengen beli secara kredit, gitu ya kan, mhm. Karena kan, kredit juga nanti kena bunga juga, ya kan? Dan heeh, takutnya tuh, bikin tambah beban pikiran, ya kan. Kalo beli secara kredit, gitu. Jadi, ya udah mending nabung, gitu. Tiap bulan sisihkan mhm. Lunas, gitu kan. Langsung beli cash, gitu kan. Jadi ya, nggak nggak kepikiran kalau misalnya kredit kan, nanti iya gimana bayarnya? Bulan depan. Gini-gini kan, mhm. Dan juga bunganya juga
Mhm. Mhm. Iya? Mhm mhm. Iya. Mhm. Iya iya. Iya, benar, heeh. Bener bener. Iya iya. Udah lunas semua, heeh. Nggak ada beban, heeh. Iya iya. Iya, bener bener. Cuma menunda pembayaran aja, sebenernya ya? Kalau kredit kan, kayak nunda pembayaran. Akhirnya kita juga jumlahnya mesti bayarin. Kalau kredit itu juga selain itu, jadi lebih bah mahal kan? Ada bunganya.
Mhm. Iya, ba jadi ada bunganya. Jadi, ya buat apa? Jadi mending nabung aja lah dulu, bersabar gitu kan. Tiap bulan dari gaji. Itu sih. Jadi mhm. <clicks tongue>
Mhm. Ya ya. Bener bener, i
Kalau, Kakaknya, gimana?
Ya, kalo aku juga, eee, aku aku gini, yang tadi makanya aku bilang bagus, yang dari kantor itu, waktu masih ada ya. Jadi udah langsung otomatis, eee, kalo yang kesehariannya, aku tuh lebih pilih misalkan, aku sisihkan aku ada uangnya sekarang mendingan aku beliin itu barang. Kadang gitu juga langsung, karena apa? Kalo misalkan kalo suami aku tuh lebih pilih, udah k apa tabung tabung tabung sekalian gede. Misalkan, eee, mau mau beli apa? Mejanya, kursinya, apa langsung semuanya, gitu. Kalo aku, takut nanti uangnya kepake lagi. Jadi aku tuh, biasanya ya juga, musti dalam ja di ji apa, jangka pendek, gitu loh, mmm, katakanlah kayak aku sisihin, mau beli kursi, gitu. Ya udah aku sisihin. Bulan ini, bulan depan langsung musti dibeliin.
Mhm. O, okelah, mhm. Mhm. <laughs> Oke, mhm.

Selamat pagi.
Halo, selamat pagi juga, Kak. Gimana kabarnya?
Kabarnya baik di sini. Kakaknya gimana? Kabar baik?
Mhm. Iya baik juga, sehat ya kan.
Sehat. Udah pertengahan minggu ya, udah mau hampir mendekati weekend lagi yah? Ha akhir pekan lagi. Mhm. Ini semangat enggak nih? Kita ngobrol-ngobrol. Iya? Kita ngobralin yang santai aja kali yah?
Mhm. Mhm. Iya, bentar lagi. Mhm. Iya. Mhm Mhm. Iya, yuk! Mhm, kita ngobrolin a ini nih, apa, soal menabung, <chuckles> soal menabung, Kak, mhm. Pastinya kan iya, pastinya kan kita senang ya habis menabung gitu kan, bisa buat sesuatu gitu kan. Nah mhm iya kan. Biasanya tuh apa sih motivasi Kakaknya gitu buat mulai menabung? Hmm.
Mhm, apa? Mhm, apa tuh? Menabung? Iya seru nih. Mhm. Mhm, benar. Untuk menabung? Sebenarnya aku ini enggak kenal kata menabung.
Oh, oke. Gimana? <chuckles>
Iya m <chuckles> suami aku suka bercanda bilang, "Tangan aku bolong." Gitu kan katanya ya, tapi gini apa yang bikin buat aku, eee, termotivasi kalau aku mau, eee, musti ada ini ya, tujuannya.
Hmm hmm.